Ayon po, ah, ano, naman ako dito kasi yung support system ko maganda naman pag pagdating po sa kalusugan, 'no, kasi hindi lang din naman 'yong sarili kong pamilya, minsan 'yong nanay ko, ayan lagi akong sinasabi sinasabihan na, ah, ayusin mo 'yong, ano, mo sarili mo 'yong kalusugan mo kasi mas mahihirapan ka kapag ka ikaw ang nagkasakit. Hindi mo maalagaan 'yong mga anak mo.
Ay. Mm. Ayan pala, oo nga. Mhm. Siyempre, oo nga. Ay, ang galing, oo si mo si mother, oo.
Oo, nga.
Bibigay ng mga ano niya, pero ayon nga, meron ka bang mga instances na niyaya niyayaya ka ng mga kaibigan mo parang, "Uy, ano naman tayo." Like kunyari ano bang mga sport or badminton ganyan or ano ba 'yong mga gusto mo? <laughs>
Oo. Oo. Hindi po eh, ang mga kaibigan ko madalas yaya pagkain tara kain, tara shot, gano'n. <laughs> Oo.
pagkain <laughs> oo, oo. Ay shot ay shot ayon ngayon ko lang ulit narinig 'yang word na 'yon, okay. <laughs> Pano to Hindi na ako umiinom eh oo eh, oo tinigil ko na. Bagong buhay na pati pag yosi ayan. So, ayon sakin naman sa akin naman pa ayan, nahiya naman akong kung anong mga aktibidades ko, so kanya-kanya kami pagdating sa personal nagsasabayan naman namin medyo, magkakasama pa rin kami ng ilang kong kapatid 'tsaka 'yong nanay ko pero, ayan, um, atleast, ah, meron silang ganong suporta sa o sige, do whatever gano'n. Ayan, so, thank you sa'yo, ah.
Ah, oo parang hindi po hindi po kayo umiinom. Ah, bagong buhay na. <laughs> Ay maganda po 'yan, maganda yan. Oo. Oo. Ah, oo. Oo. Opo. Maganda, ah maganda po 'yan oo, ang ganda po ng opo salamat po sa mga binahagi niyo marami po akong natutunan, sige po.
Sayo rin sana maulit, oo, sige ba-bye.
Paalam.